طبعًا. لأ بُص، حقك أكيد إن أنت نَفْسك تلاقي وقت يعني أو إن اللي حواليك يقدّروا إنّك مش متاح 24 ساعة أو إن أنت ممكن يكون وراك حاجات تانية. آآ شعور طبيعي جدًا على فكرة، وفي نَفْس الوقت شعور يعني أكيد مش ألطف حاجة إن أنت تحس بيها، لمّا تحس مثلًا إن مديرك دايمًا بي بيتكلِّم أو بيتّصل في أي وقت في اليوم آآ أو إن هو مش بيقدّر مثلًا إن أنت عايز ترتاح شوية، نَفْس الكلام سواء م ممكن لأسرتك إن هم بيتّصلوا في وقت شُغلك، وهكذا وهكذا. فحقك الصراحة إن انت تحس بال بالشعور الثقيل ده يعني. طيب هو عمومًا إمتى عمومًا آآ آآ آآ يعني تحس إن الموضوع بيكون زيادة عليك ز يعني لمّا حد يتّصل بيك، آآ بت بتنزعج أكتر إمتى؟ يعني مثلًا لمّا لمّا المدير يتّصل بيك بالليل والّا والّا الصبح والّا إيه الأوقات معيّنة اللي أنت ممكن حرفيًا ما بتكونش متقبّل إن أنت تتكلِّم خالص في التليفون أو إن أنت تتعامل مع التليفون أساسًا، بالليل مثلًا والّا الصبح أكتر؟
وال والله بُصّي، هو عمومًا في الإجازة أنا ما باكونش متقبّل الموضوع دوّة، بس لو هتقولي لي يعني أنا ممكن أقبل الكلام معاه الصبح عادي، إنّما بالليل ما باكونش قابل الكلام مع أي حد إطلاقًا، سواء كان المدير أو حد من عيلتي، لإن أنا بيبقى ليّا الشُغل الحُر، باحب كده أقعُد مع نَفْسي كده بالليل أشتغل ل وليّا وقتي الخاص، ساعات مثلًا باخرج مع أصحابي، ساعات ب ب ب ب باعمل يعني ليّا حياتي برضه، بس معظم حياتي الشخصية، باحب أمارسها بالليل، سواء مثلًا هواية أو خروجة أو كده أو شُغل عمل حُر. أنا بقى باتضايق أوي لمّا حد يتّصل بيّا بالليل، سواء كان شُغل أو لإن ده أنا أنا عايز أفصل، ليّا وقتي الخاص عايز أخرج، عايز أتفسّح، عايز أتف أغيّر جَو، ألاقي المدير أنا مرّة المدير اتّصل بيّا وأنا وأنا خارج مع أصحابي، كُنّا خروجة كده بنتفسّح، يقول لي: "أنت جاي الشركة بكره، عايزينك،" كذا. مش عارف كنت والله بُصّي، أنا كنت متعصب جدًا، كنت متضايق بطريقة رهيبة، وكان هاين عليّا آآ أقول كلمة أنا مش عارف كنت هاقول له إيه، بس امتصّيت غضبي، وردّيت عليه رَد قُلت له: "حاضر عينيا، تحت أمرك،" ومش عارف إيه، مع إن أنا من جوّايا كنت باغلي وكنت متضايق جدًا من الموقِف والحركة ال بس مش عارف أعمل إيه يعني هو ده شُغل، أنا ما باقدرش أقول له لأ أو ما باقدرش أ أرُد عليه رَد جاف، عشان خاطر برضه أنا عندي شُغل و ومحتاج فلوس وخايف إن أنا أخسر الوظيفة. فمش عارف، عايز أحِد عايز أحُط حدود كده مش عارف أعمل إيه.
أوكي. أوكي. اهم. آه، حقك طبعًا. اهم، اهم. طبعًا. اهم. أكيد، أكيد. طبعًا. حدود آه. طبعًا، أكيد. طَب أنت مثلًا بتحب إن أنت لمّا حد يتواصل معاك في العادي، بيحب آآ يعني أو بتفضّل التواصل بيكون آآ إيه أكتر؟ إن هو يتّصل بيك والّا يبعت لك مثلًا مسدجات على الWhatsApp؟ يعني بتحب إن أنت آآ اش يعني التواصل بيكون على إيه أكتر؟ أو ممكن تتقبّل إيه أكتر إنه ممكن ح لو حد بيتكلِّم معاك يعني يكلِّمك يبعت لك رسالة والّا يتّصل بيك على طول؟